<chuckles> Iya bener. Bisa bertukar pikiran ya, Kak, ya.
Iya. Itu kalau menurut aku ya, jadi tidak membosankan gitu antara suami-istri. Dan untuk kitanya sendiri juga selingan. Mhm, kalau pasangan?
Mhm. Tapi kalau pasangan heeh. Eee, oke nggak apa-apa, Kak, mhm. Kalau pasangan Kakak mendukung enggak sih, kalau misalnya Kakak itu lebih memilih karir dibandingkan keluarga atau cinta gitu, Kak. Kita anggepnya keluarga itu cinta gitu ya, Kak. <chuckles>
Mmm. Iya karena Iya. Kalau aku kan sebenernya kan jadi juga enggak enggak memilih, eee, apa sih, ke fokusannya karir doang terus cintanya, enggak enggak juga kan. Jadi aku cari jalan tengah. Aku bekerja di sini kebetulan memungkinkan untuk ibu-ibu kerja, part time, Kak. Part time itu apa? Enggak usah kerja 5 hari seminggu. Kita bisa tergantung atasannya atau perusahaannya, kita bo diperbolehkan kerja misalkan mau 1 jam saja juga boleh, tako tapi kalau misalkan si perusahaan mau ya. Nah, aku itu pada saat punya anak aku, eee, memutuskan untuk kerja cuma 3 hari, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Mmm, lebih fleksibel banget ya kalau di sana. Mhm.
Lebih fleksibel iya. Iya, jadi mengapa aku tidak ambil kesempatan itu gitu kan. Aku punya penghasilan sendiri, aku punya uang jajan sendiri, aku jadinya juga enggak gampang ngambek mungkin ya enggak ada duit ya. Walaupun dibilang misalkan, "Apa sih, semuanya tuh cinta nomor 1, duit tuh nomor berapa," gitu. Enggak juga kan, Kak, gitu, bener enggak? Menurut aku gitu ya, untuk happy, untuk seneng ya aku perlu juga uang untuk eee, bukan untuk kepribadian aku sendiri juga bukan untuk keperluan aku pribadi, tapi kan kalau mau beliin apa, kecil kecil mainan untuk anak, atau bajunya mereka, kita ada uang sendiri gitu loh, Kak. Jadi lebih lebih apa, eee, aku bilang, 2 ini sebenarnya bisa dikombinasikan, enggak usah kita tuh pilih kalau aku bilang gitu ya. Dan sekali lagi kalau dipilih suruh milih akhirnya misalkan keras suami aku, cinta atau karir? Mungkin akhirnya aku pilih cinta.
<laughs> Mhm. Bener banget, mmm. Mmm, mhm. Iya. Mmm. Tapi Mhm.
Aku pilih keluarga. Karena kita tetap juga mesti tahu mana prioritas, mhm.